Allora il mare è proprio di fronte alla spiaggia, dici? Al mare, così, mare. <chuckles>
Immagina di stare sì, una classica casa che s'affaccia sul mare, come sarebbe il tuo la il il tuo
Guarda l'ho a già arredata così, la casa dove abito perché comunque è a 5 chilometri dal mare, quindi ho deciso che era la casa del mare. <chuckles>
Eh. E allora parlamene dai. Dai che hai fatto di bello? <chuckles>
Allora, pareti bianche ovviamente.
Bello, bella luce, spazi grandi, no, bello si si si percepisce ancora più spazio di quello che c'è.
Luce, sì, sì. Mobili: colori naturali, quindi legno naturale, non scuro, perché ho vissuto per anni in casa con i mobili scuri e a me mettono un po' di tristezza, quindi mobili chiari.
Mh. Ah, okay.